ね、だからでもその中で今までにこう2回、にあのまた全く違う曲とか、ま、分野も違うし、な、ですけど2回ほんとにこう、涙がほろっとこう、こぼれた瞬間というのがあったんですが、いつもこの何かあった時に聴いてる曲でっていうわけではないんですけど、これまでの経験で。はい。
はい。 うん。 はい。 ええ。 うん。 わあ、でもはい。普段聞かない方が経験されたっていうのはすごく気になりますね。
<laughs>
え、それはどんな曲で、どんな状況だったんですか？
はい、まずあの1回目はですね、あの、クラシック音楽ってね、ま、ほんとに全然そのクラシック音楽って詳しい方ってね、あの指揮者が誰で作曲者がとかって、どのオーケストラが、えっと、何年に、ええ、演奏した時が素晴らしくてねとかっていう方、あのいらっしゃるので、私は全然そんな方には申し訳ないくらい何も知らないんですけど。あのたまたま、あのクラシック音楽の好きな方がいらっしゃって、えっと、その方があの連れて行ってくださった、ええ、コンサートがあったんですよ。
はい。 うんうん。 うーん。 ほう。 はい。 はい。え、それは貴重ですね、はい。<laughs>
で、その時はい、だから、クラシック音楽に傾倒しているわけではないし、知識がないので、ちょっとあの名前バイオリニストの方の名前は忘れてしまったんですけど、結構あの若い方があのバイオリニストで、ベートーベンのえっとバイオリン協奏曲をその方が弾かれるというコンサートだったんですね。で、私はそんな、あのこの曲自体は聴いたこともないし、ま、クラシック <laughs> のことも分からないし、ま、でもね、あの誘われ
うんうん。 うん。 うんうん。 うーん。 ええ。 はいはい。 <laughs> うん、もともとはそういうことが趣味だったわけじゃないんですもんね。
ええ、違うんですよ、全然。
へえ。
で、クラシックおんがはい。そう。
なかなか、うんうん。それで行くっていうのもちょっとハードルが高いような場面でもある気がするんですが。<laughs>
ああ。そうですよね。なんで結構あの日本のクラシック音楽のコンサートってなんかマナーというか、なんか拍手のタイミングとかっていうのも、その行く前にいろいろ されて。<laughs>
はい。 難しい感じがします。<laughs>
結構大変だなとか、ちょっとあの服装とかも含めてちょっと思ってたんですけど、でもあの行ったことがないものとかに対する興味はあったんですよね。知らないものとか、やったことがないことにはもともと興味があるので、ま、ちょっと行ってみようかなって思って行ったんです。
うーん。 あ、そうですよね。 はい。 うーん。 はい。